Ờ.
<tsk> Ờ, hôm nay là gần lễ á, bạn có dự định đi đâu chơi hông?
Chết cha. Ơ, không sao, OK. Ờ, thật ra là mình đang đi học ở nước ngoài, mình không ở với gia đình, nên là nhà mình thì nhà mình có dự định đi biển. <chuckles> Mình cũng muốn về đi lắm nhưng mà hơi khó, nên là chắc ở bên này thì mình, ờ, đi ăn mừng với các bạn thôi.
Ừm. À. À. Ờ, đi biển. Ừm. À, thì có điều kiện thì đi với gia đình, còn không thì bạn bè cũng được.
Ừm.